É, mas eu tô pensando, que nem eu te falei, eh, tem produtos que são específicos, né, de repente eu posso ter alguém que possa me ajudar a a limpar, né, a organizar essa parte ao máximo. E também, de repente, ir comprar esses produtos específicos nas lojas, né, orgânicas, e tal
Uhum. Uhum. Sim ou claro! Hum, sim. Vá com ela uma vez, mostre e diga: "Olha, é isso aqui", porque às vezes sabe, nem que você vai ter que pagar um Uber pra pessoa ir mas esse tempo que tá lá é tempo que você
E não, mas, não, a a minha sorte é que eu moro muito perto do centro da cidade e mesmo embaixo do meu prédio, assim, tem uma lojinha de frutas e de legumes, essas
Olha, pronto.
Então, é isso.
É só assim, eu sou a favor também de você eh, botar a pessoa do seu jeito, porque a pessoa não chega sabendo.
Não, não, não. E também você não pode exigir isso das pessoas, né, você tem que ensinar, você tem toda a razão.
Às vezes, sabe Não, não pode.